طب أنت يعني جِبت لي حاجة حلوة أوي دلوقتي، هو حتّة إن أنت إزاي بتختار صحابك. طب أنا عايز أعرف أكتر، يعني عايزك تكلّمني أكتر عن الحتّة دي يعني من خلال بقى خبرتك في ال في العلاقات والأصدقاء وكده، إزاي بت يعني بت بتختار صحابك؟ إمم.
إمم. إمم. تمام. باختار صحابي. بُص، صاحبي دوّة باختاره لازم يكون شبهي في كل حاجة. أول حاجة، لازم يكون عنده ذكاء اجتماعي. <laughs> الناس الناس الغبية بتستفزني جدًا. أصل مش هاصاحبك مش هاصاحبك وأنت غبي يعني مش ممكن. لازم يكون عندك ذكاء اجتماعي كده ت ت يعني ت يعني تفهم كلامي من غير ما أقوله، وتفهم إفّيهاتي تفهم إفّيهاتي من غير ما أقوله. تعرف أنا باحب إيه وما باحبش إيه، لازم يكون في بيننا حاجة مشتركة على الأقل يعني ما ما آه. يعني مش هابقى صاحبي مثلًا وأنا باحب ال الكورة مثلًا وهو بيحب ال السباحة، لازم إحنا بنحب إحنا مثلًا إحنا الاتنين مثلًا بنحب الكورة فاهم؟ لازم يكون في حاجة زي كده. آه، لازم يكون في حاجات مشتركة، ممكن بنحب نسمع أغاني مع بعض ويعني على الأقل في حاجة لو بقيت الحاجات مختلفة، في حاجة على الأقل لمّا نتقابل نقعد نتكلّم فيها فاهم؟ آآ اهتمام إن آه. بنحب الأفلام، بنحب السينما، بنحب الخروج. مش هاصاحب واحد بقى ما بيحب قعدة البيت، وأصاحب بقى واحد ب ب ما لوش في الأفلام ولا في السينما. أقول له خُش خُد شوف المسلسل الفُلاني. يقول لي لأ ما ليش في مسلسلات. طب تعالَ اتفرّج على الكورة. لأ ما والله ما معلش. طب أنا صاحبك ليه؟ ما تمشي يا عم ما تزهّقنيش في عيشتي. <giggles> بالضبط، آه.
<chuckles> <laughs> صحيح. إمم. آه بتعرف تميّز وبتعرف ت آه. إمم. أكيد. إمم. إمم. حاجة تانية خالص آه. بالضبط. س سواء كان في خدمات أو حاجات زي كده آه. إمم. <chuckles> آه. بالضبط. <laughs> آه. يعني أمو د دماغ تانية خالص غير غير دماغك. طب هو إمم.
لأ بالضبط. لازم يكون دماغي ولازم يكون ذكي على فكرة دي مهمة جدًا، لازم يكون ذكي. يلقطها وهي طايرة، جدع، راجل كده آه. جدع وراجل بعت يُعتَمَد عليه بس.
الذكاء آه. الذكاء الاجتماعي اللي أنت آه، لسّه قايله لي. إمم. طب هل أنت شايف إن حتّة ال الاختلاف في العلاقات دي يعني مش ومش شرط يكون اختلاف يعني سام أو اختلاف غير يعني غير دماغك خالص ولكن لو لو في واحد صا يعني واحد صاحبك لسّه متعرّف عليه و وأنت قُلت لي إزاي بت يعني بتختار أصدقائك وكده، طب هل لو لقيته مثلًا آآ قريّب منّك في حاجات مثلًا، واهتماماته مختلفة مثلًا عنّك ولكن هو مثلًا عنده ذكاء و ونفس دماغك، هل هل فعلًا هتبقى صديق ليه والّا والّا مش هتتقبّل الاختلاف ده إلّا لو كان هو بقى يعني ف يعني في أغلب الحاجات إمم، إمم.
آه. لأ طبعًا، ما إحنا كُلّنا مختلفين عن بعض، إحنا كُلّنا مختلفين عن بعض. يعني أنا أنا ما هو صاحبي ده مش لازم يكون شبهي بجد، يعني ما صحابي كُلّهم مش شبهي يعني ما ما كُلّنا فينا اختلاف وكُلّنا كُلّنا كُلّنا بنشتغل شُغلانات مختلفة وكُلّنا ب ب يعني حياتنا مختلفة واللي واللي مسافر واللي مهاجر واللي قاعد هنا واللي واللي عايش برّه. فلمّا بس بس ممكن يكون بس ممكن يكون فيه مميزات. يعني هو جدع، راجل، ذكي زي ما قُلت لك كده. فالموضوع ب آه. بالضبط كده.
بالضبط. إمم. إمم. بالضبط. في انسجام آه. إمم.

إمم. طب هو أنا عايز أعرف برضه أنت إزاي بتعرف ت يعني ت تميّز الوقت، أو يعني شايف كل أهمية كل مثلًا العلاقات اللي في حياتك عاملة إزاي؟ يعني مثلًا بتشوف إن ال الصحاب بيبقى ليهم وقتهم، والأهل مثلًا ليهم وقتهم وال وسواء لو في زوجة بيبقى آآ ل ليها وقت يعني أو حق عليك ف في وقتك أو كده، ولو في مثلًا آآ سواء ال ال الوالد أو الوالدة وال والأسرة يعني وكده، بتشوف يعني كل واحد دوره مختلف عن التاني، والّا ممكن كل واحد يبقى مثلًا ليه دور غير التاني مع إنه ل والّا الصحاب بقى هم دورهم حاجة وده دوره حاجة والّا؟
إمم. إمم. بُص آه طبعًا، طبعًا. كل واحد ليه دور في الدنيا بس أهو اللي بيربُطنا في الآخر إيه، الإحترام والوِد وإن إحنا نكون بيننا روابط كويسة. يعني أنا ما ما يا فرحتي مثلًا أبويا وتاعبني في حياتي، و ومزهّقني في عيشتي. يا مش مش م مش بالإسم يعني. لازم يكون آه. في ناس كتيرة آه، في ناس كتير بي بيحصل بيحصل معاها كده يعني. أ يكون الأب فعلًا يضغط عليه وي ويخنقُه وي وي وي وي ويسترسُّه. طب وليه؟ ما يعني ما ف الموضوع مهم يحلّه. كمان برضه يعني بالرجوع لموضوع ال الحاجات اللي هي بت بتقوّي الروابط بين الناس، آآ إن أنت ما تسيبوش بعض زعلانين. يعني خُد بالك دي حاجة مهمة. يعني ما ينفعش تكون أنت صاحبي واتخانقنا النهارده وأسيبك تتفِلِق، لأ يا عم أنا آسف حقّك عليّا، معلش لو هاجي على نفسي برضه، خُد بالك أنت لمّا تيجي على نفسك دي من أقوى الحاجات اللي بتقوّي الروابط بين الناس، إنه تيجي على نفسك شوية. أ معلش أنا جيت على نفسي عشان خاطرك مش مهم أنت حبيبي وصاحبي وبتاع، بس يعني يعني أنا أنا آه.
صحيح. <laughs> ده بيحصل معانا كُلّنا على فكرة. <chuckles> كُلّنا. <chuckles> إمم. إمم. أيو بالضبط. أكيد طبعًا. بس أنا ما يعني ما حبّيتش إن أنا أسيبك زعلان آه.
أيوه، بالضبط كده. بس آآ ما كنتش أقصد، طب قُل لي أساعدك إزاي فاهم؟ برضه يعني لمّا مثلًا في مثلًا في بعض الكلام اللي بيتقال مثلًا، يعني آآ في ناس تقول لك يا عم أنا أساعدك وأنا أعمل وهو ما بيعملش حاجة. يا عم لو احتجتني كلّمني ولمّا تحتاجه تلاقيه مش موجود أصلًا عامل لك بلوك أصلًا. فال الدعم بجد وإن وإن وإن الروابط بتقوى بين الناس بجد، اللي هو تقول له أنا جنبك أساعدك إزاي؟ آه. أس أنا جنبك أصلًا قُل لي أساعدك إزاي؟ أنا أنا جاي لك أهو فاهم؟ كده يعني قل يا عم محتاج إيه فلوس؟ طب ب لو مش معايا والله هاتصرّف لك وهادبّر لك طب تعالَ نتكلّم كده يعني الموضوع أ أ الم ال الروابط بين الناس والله ليها حاجات كتيرة أوي بتربطها. الاحترام وكل حاجة مهمة أوي في الموضوع ده الص
آه. يعني الكلام ده بقى خالص. <chuckles> آه. يعني ال بالأفعال طبعًا. إمم. صحيح. مهمة جدًا.